สวัสดีค่ะ
สะ ค่ะ สวัสดีค่ะ สบายดีไหมคะ? วันนี้วันอาทิตย์
สบายดีค่ะ วันอาทิตย์แจ่มใส แจ่มใส่หรือเปล่านะ? <chuckles> จุก ใช่ ดูเป็นแบบ
แจ่มใส ดูขี้เกียจไหม? <chuckles> เราก็ดูขี้เกียจเหมือนกัน เฉย ดูแบบเอื่อย ๆ เนาะ
ใช่ ใช่ค่ะ แบบ วีกเอนด์ แล้วก็จะ เอเนอร์จีน้อยลงนิดหนึ่ง
เป็นอารมณ์วันอาทิตย์ไหม จริง ๆ เราควรจะมีวันอาทิตย์ไหม? ไม่ควรมีไหม?
ใช่ ๆ ก็ควรมีหน่อยก็ดี <chuckles> รู้พักผ่อน เพราะปกติวันอาทิตย์ต้องพักผ่อน
<chuckles> อ๋อ ใช่ พอดีเมื่อวานเราพักผ่อนแล้วไง เมื่อวานอากาศดี
อ๋อ ค่ะ
เมื่อวานอากาศไม่ร้อนเท่าไรเนาะ?
ใช่ ๆ ค่ะ
เออ มันก็เลยแบบว่า เราก็เลยแบบ เออ อากาศดี เราก็นอนดูหนังทั้งวันเลย แล้วก็แบบกินแล้วก็นอน อย่างเงี้ย แล้วก็นอน <chuckles>
อืม ค่ะ ก็ดูแบบ อืม วันแห่งความสุขมากเลยค่ะแบบ ชอบมาก
ใช่ ๆ ชอบเนาะ เสาร์ อาทิตย์เนาะ เออ แต่ก่อนต้องทำงานวันเสาร์ด้วย เราไม่เคยเลย เลยไม่เคยรู้สึกว่าเสาร์ อาทิตย์มันเป็น เป็นสวรรค์ หรือเป็นแบบวันพักผ่อนสำหรับเราไง อืม ก็เลยแบบ
ใช่ ใช่ อืม อืม ค่ะ อืม เข้าใจค่ะ
ก็เลยแบบว่า เออ อยากให้มันเหมือนกันทุกวัน <chuckles>
เคย อืม ใช่ เคยเหมือนกันค่ะ แบบสลับเสาร์ อาทิตย์หยุด อะไรแบบเนี้ย
อืม
คือแบบ เออ ก็เลยแบบ อืม วันไหนก็วันหยุดเหมือนกัน <chuckles>
อืม พอวันเสาร์ที่แบบสลับวันหยุดอะ เคยรู้สึกไหม ออกไปแล้วแบบ บางทีคนมันน้อยแบบรู้สึกว่า เอ๊ย ทำไมฉันต้องออกมาทำงานวันนี้ด้วยนะ? อะไรเงี้ย
จริงค่ะ แบบรู้สึกบางทีแอบเศร้าหน่อยหนึ่ง แต่แบบทำไมคนอื่นไปเที่ยว เราทำงาน แต่ก็ทำใจ เดี๋ยวเราก็ได้หยุดแล้ว <chuckles>
เออ เออ เออ เราก็เป็น ๆ ฮึบ ๆ เนาะ ฮึบ ๆ ดู เอ่อ ฟังเสียงยังอายุไม่เยอะ มีความฝันอะไรไหมคะที่ยังไม่เคยบอกใคร?
ค่ะ ค่ะ